Alors je suis un peu tiraillé, heu, en fait entre, heu, mon grignotage et heu, des repas réguliers. En gros que je t'explique un peu le contexte, heu, moi j'ai tendance à me faire que 1 repas, heu, et ça va être le soir et donc en général, heu, alors je me goinffre pas, hein, mais, heu ça va être quand même des repas quand même bien, hem, comment dire? C'est à dire que je s je surmange pas mais, heu, en général il va avoir plusieurs ingrédients, tu vois? C'est plutôt ça, ils vont être, heu, assez riches à ce niveau là et heu, du coup heu, bah, c'est vrai, que, j'ai vraiment perdu l'habitude ,heu, ne serait-ce par rapport à des changements dans ma vie en fait de me fai de me préparer à manger, heu, le midi alors s j'avais plus de facilité cet été parce que je me faisais des salades des trucs frais, heu, qui prenaient pas tant de temps à faire, tu vois? Il y a rien à faire chauffer mais du coup j'ai un peu reperdu cette envie là et, mmh, le matin en fait j'ai c'est vrai que je mange pas non plus, heu, bah, j'ai pas vraiment l'habitude je ressens pas forcément la fin et du coup en fait, heu, je sais jamais trop en fait ,heu, quand je me tourne vers du grignotage, je sais pas si c'est par rapport à un manque que j'ai parce que justement je ressens pas la faim. En général mon grignotage je vais plus avoir à faire avec, heu, tu vois quand je fume une cigarette et que j'ai envie de faire passer le goût, tu vois? Mais du coup, heu, c'est comme si j'arrivais pas trop à savoir hormis, heu, bah, mon repas du soir là qui reste fixe, heu, quand, heu, quand j'ai vraiment faim? C'est a dire dans la journée ça peut vraiment, hem, ça peut à moins que vraiment ça fasse, heu, 24 heures que j'ai rien avalé, heu, en général ça va être plus être des petits hem, des petits grignotages sur des choses par exemple des des tranches de tu vois de de poulet des choses comme ça mais, heu, pas dans des repas complets donc en fait, je suis un peu perdu au niveau de mes repères parce que, bah, je à la fois je ressens pas le le mmh, ce mécanisme là et en même temps, heu, bah, j'ai quand même heu, je suis quand même toujours un peu tenté d'aller prendre un petit truc au frigo qui prend 1 minute donc bah, c si t'avais quelques pistes à à, mmh à, me donner par rapport au fait de que je sache mieux être à l'écoute de mon corps et et savoir si ça vaut le coup vraiment et hem, de de de g de de faire ces petites pauses encas, heu, ou si ça me crée plus de de mmh, on va dire de difficultés qu'autre chose je serais preneur, parce que là c'est vrai que, c'est comme si j'avais pas de signal clair de mon corps, heu, qui qui m'incitait à faire un vrai repas quoi.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, bah, déjà, merci de m'en parler et de me faire confiance, heu, on va on va on va essayer de trouver des pistes ensemble et et voir, ouais, heu, si s'il y a possibilité, en tout cas, de de plus écouter les les signaux de ton corps
Mmh mh.
hem, moi, je veux juste clarifier quelque chose, là, globalement de ce que tu me dis, alors, heu, c c'est là, à l'heure actuelle, en tout cas, tu as un repas le soir qui est conséquent et après tu grignotes po ça dépend justement, c'est lié aussi à ta consommation, heu, de cigarettes pour faire passer un peu le goût et ouais, se grignote un petit peu dans la journée globalement, c'est ça? Mais 1 seul repas, ouais, OK.
Ouais. Ouais, c'est ça. Mmh mh, ouais. Ou
Bah, OK, donc déjà, c'est c'est c'est une super, heu, piste, enfin, c'est c'est quelque chose, heu, effectivement qui qui correspond, en fait, à à énormément de gens. C'est vrai qu'il y a d il y a des gens, heu, qui sont plutôt du soir, qui font des repas consistants et durant la journée, heu, ils s ils se ressentent pas forcément l'envie réelle de se préparer quelque chose et ouais, toi, de ce que tu me disais par contre l'été, c'est, heu, tu aimais bien faire des petites salades, heu, pendant le midi.
Mmh mh. Ouais, en fait, heu je pense que j'étais aussi dans de meilleures dispositions
Ouais.
heu, c'est-à-dire, bon, heu, par rapport on va dire à des à à des problèmes de santé que je traverse, hem, je crois que j'étais quand même en, mmh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en septembre même dans ma routine de vie et ma proj mmh, mmh, comment je me projette. Alors, heu, c'est ça peut paraître éloigné comme ça mais en fait, je pense ça a quand même un lien parce que je sais pas si c'est le l'humeur par rapport au temps justement qui faisait beau et tout mais j'étais plus motivé vraiment à me faire un petit truc le 12:00 et ça devenait même une hab une nouvelle habitude que j'ai complètement reperdue à la rentrée, heu heu, par morosité et et et je me dis: «Bah, à quoi bon en fait?»
Ouais. Bien sûr, bah, oui, c ce que c'est parfaitement entendable ce que tu vis et ce que tu ressens, c'est vrai que, bah, l'humeur en général aussi des gens est liée au temps qu'il fait et c'est vrai que, bah, là, en l'hi l'hiver, f c'est forcément un temps un peu plus morose. La température baisse et c'est vrai que la motivation, heu, même de faire la cuisine, de se faire des des petits plats ou des petites salades qui sont qui étaient de saison cet été, beh, effectivement c'est c'est c c'est plus, heu, compliqué à mettre en place et c'est et c'est parfaitement entendable à ce niveau-là et d'ailleurs, toi, heu, aussi plus, heu, en termes de piste, heu, est-ce que ça t'es déjà arrivé, tu sais, quand même d'écouter, heu, des signaux, heu, corporels que tu aurais? C'est-à-dire, heu, vraiment que tu sens que tu as une baisse d'énergie ou des gargouillis dans le ventre, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà envisagé de faire, heu, en termes d'écoute?
Mmh mh. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que, mmh, comme en fait, je vis quand même un peu tout le temps avec du stress, hein, c'est c'est en perm en fait, c'est en permanence par rapport à à à mes problèmes de santé, hem, du coup, je pense je suis un peu déconnecté de de mon corps, heu, au sens, heu, j'ai pas l'impression que que je suis très sensible à ça. Parce qu'en fait, j'arrive pas à faire l j'arrive j'arrive pas à déterminer, en fait, heu, vraiment mes besoins, heu heu, corporels, heu, au sens où, heu, souvent le grignotage est lié à du stress que de toute manière je vis au quotidien, tu vois? Et c'est pour ça aussi que je fume et donc ça entraîne le fait que justement je vais grignoter pour compenser le goût et tout ça mais du coup, hem, c'est vrai que j'ai j'ai pas l'impression d'être, heu, suffisamment, heu, connecté à mes envies et mes besoins en tout cas, heu, en tout cas ou alors je perçois pas de manière consciente, heu, que mon corps aussi, heu, réclame, heu, bah plus d'énergie, tu vois? J'ai vraiment pas l'impression d'être, heu, de d'être à l'écoute de ça, malheureusement.
Ouais. Ouais. D'accord, ouais. Ouais. D'accord, bah, ouais, je je comprends et c'est c'est parfaitement, heu, entendable et et d'ailleurs tu me dis donc là, actuellement, tu as tu as des problèmes de santé, est-ce qu'il y a une prise de médicaments qui sont liés à ces problèmes de santé actuellement?
Alors, il y en avait une jusqu'à il y a 2 mois et 1/2 mais j'ai arrêté mon traitement, heu heu, pour des raisons personnelles et heu, là, en gros, l'idée c'est d'en remettre un en place. On va dire j'ai des, mmh, j'ai des calmants, heu, mais s'ils sont vraiment en fait, qui normalement que c'est pas un traitement de fond, hein, c'est des choses qui sont, heu heu, au besoin que j'ai de côté mais heu, du coup, heu, j'en prends pas tous les jours mais heu, presque-là depuis quand même 3 semaines et heu et là, l'idée, en fait, c'est de reprendre un nouveau traitement mais heu, bon, il y a plusieurs raisons qui font que j'ai j'ai un peu du mal à passer le cap. Mais du coup, là, en ce moment j'ai p en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de différence entre les moments où j'avais mon traitement jusqu'à il y a encore 2 mois et 1/2 et là.
D'accord. Ouais. D'accord. Tu tu veux dire en termes de de faim, ou, heu, ou, heu, c'est ouais, OK. Il y a ouais, OK. Et, d'accord, bah, écoute déjà c'est, heu, merci b de m'avoir clarifié ça et effectivement, heu, en termes de de traitement, heu, enfin, je comprends que qu'effectivement le le fait de s'arrêter, prendre des calmants potentiellement pour changer, reprendre un nouveau traitement effectivement, d'un point de vue, heu, émotionnel heu, bah, c'est effectivement tu tu tu dois avoir énormément de stress et forcément ça ça se traduit par de la d du grignotage et et effectivement c'est c'est parfaitement louable et entendable surtout et d'ailleurs
Ouais c'est ça ouais. Mmh. Ah bah, avec plaisir hein. Mmh mh.
pour ce qui est justement, heu, du traitement futur, heu, comment et à quel niveau t c'est c'est quoi ton ton ressenti par rapport à ça? Est-ce que le fait de de visualiser prendre un un traitement futur, est-ce que ça quelle émotion ça te ça te procure?
Mmh mh. Heu, bah, c'est un peu d'appréhension par rapport au fait, heu, si ça fonctionnera ou pas si ça aura un effet positif, mais justement, en fait, heu, quelque chose que j'appréhendais beaucoup, heu heu, on va dire, bah, avec mon traitement juste avant et là j'ai constaté en l'arrêtant qu'il y avait pas vraiment de différence, c'était par rapport à la prise de poids, hem, j'ai souvent parce qu'en fait par le passé, j'ai eu ça, hein, j'ai eu des traitements qui me faisait prendre du poids et du coup, j'essaie aussi d'être plus attentif, heu, bah, voilà, hein, à à me peser, à à essayer de faire du sport et tout. Là, je suis dans un contexte où, bah, là, le sport c'est pas envisageable pour le moment et heu, du coup, éventuellement ce que j'appréhende le plus c'est que ça me donne soit plus envie de grignoter soit, en fait, ça me coupe complètement les signaux, heu heu, que ça me fait parce qu'en fait, il y a des traitements, en fait, qui qui, tu vois, qui te font prendre du poids alors que tu m s tu as C'est pas que tu manges plus, tu vois? C'est juste, heu, en tant que tel, mais du coup c'est vrai que, heu, bah, j'ai une appréhension globale même si, heu, je sais qu'à un moment ou un autre je vais devoir le prendre et et que je suis pas contre en soi, hem, mais ouais, j'ai un peu, heu, j'ai quand même de l'appréhension sur les effets que ça aura à ce niveau-là, quoi, aussi.
Ouais. Ouais. Ouais. Bien sûr, bien sûr, bah, je je comprends parfaitement et et d'ailleurs, toi, le à côté de ça, est-ce que tu as une, heu, une activité, heu, sportive, heu, qui soit liée, ouais, à une dépense calorique plus ou moins élevée? En ce moment, c'est c'est quelque chose qui est possible en tout cas de par tes traitements ou pas du tout?
Heu, bah, c'est pas trop les traitements qui qui se qui compliqueraient la chose, c'est plus, moi, comment je me sens avec toute la fatigue que j'ai et tout, heu, je me je me vois pas là, tout de suite, de reprendre directement, même si j'ai toujours un abonnement à salle de sport-là mais heu, j'y vais pas, je suis trop trop fatigué pour ça, et puis surtout en plus, j'ai peur de me blesser parce que, heu, c'est déjà arrivé plusieurs fois que j'y aille complètement le ventre vide et vraiment de bah, ça m'est arrivé au moins 1 fois, en fait, il y a quelques mois de j'ai pas fait un malaise, mais j'ai senti que là, fallait que je coupe la machine tout de suite, tu vois? Je faisais du cardio sur le tapis, et là, j'ai senti tout de suite qu'en fait, fallait que je coupe parce que là, vraiment, je ressentais ce manque d'énergie dû, heu, bah, dû au fait que je m'alimente peut-être pas assez, quoi, en tout cas de manière irrégulière, quoi, parce que le soir je te dis, c'est beaucoup plus.
Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, OK, ouais, tu es c'est à ce moment-là que là, potentiellement, tu as écouté un signaux corporel, donc là, qui était, ouais, une grosse baisse d'énergie. OK, d'accord. Mais mais justement, à à ce niveau-là aussi, pour, heu, plus de, heu, de conseils, est-ce que ç t ça t'est déjà venu à l'idée, potentiellement, de de consulter un spécialiste, heu, diété dans la diététique? Un nutritionniste? Peut-être qu'éventuellement il te calcule tes tes apports, heu, journaliers, voire un petit peu au niveau, heu, balance, tu sais? Dépenses caloriques sur, heu, apports caloriques, voir un petit peu si tu étais en déficit ou non et et éventuellement ajuster ça? Est-ce que ça t'es venu à l'idée de voir quelqu'un comme ça?
Mmh mh. Ouais, ouais. C'est ça. Mmh mh. Bah, maintenant que tu le dis, en fait, non, heu, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envisagé, hem, sachant que j'avais un peu, heu, ce repas du soir un peu comme réconfort où je mangeais des trucs très riches, du coup, ça m je je me disais peut-être que j'allais pas avoir la motivation pour le faire mais après c'est vrai que comme j'ai jamais consulté de spécialiste à ce niveau-là, qu'on a pas fait de bilan, peut-être que ça peut être une piste intéressante, ouais, heu, de de me tourner vers un professionnel pour voir s'il me propose un bilan, ce qu'il en pense et comment, heu, en lui précisant, bah, les difficultés, heu, de par rapport à ma maladie et et le stress que je vis, peut-être qu'i il aura effectivement plus de pistes que juste mon docteur sur ce point-là, ouais. Effectivement, ça peut être une piste vraiment intéressante.
Ouais. Ouais, effectivement, ça peut être, heu en tout cas, un quelque chose, ouais, à pas négliger, si c'est possible et l après, voilà, on moi, ce que je te proposais aussi c'est essayer de- même si forcément c'est toujours plus facile à à dire qu'à faire- essayer d'écouter au maximum, heu, ces signaux corporels, même si bien sûr je comprends parfaitement que ce soit compliqué avec, heu, bah, tes prises de médicaments, le stress que ça engendre, heu, là, de ce que je comprends, tu es un peu en période de transition ou tu prends juste des calmants donc, heu, bah, essayer, ouais, de de de plus s'écouter, en tout cas, c'est les 2 pistes que que je te conseille mais moi, je suis je suis persuadé de que tu vas réussir à à te t'écouter et à et à savoir si tu as vraiment faim.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh, mmh. Ouais, c'est ça. Mmh mh. Bah, super, merci. Bah, je te remercie beaucoup pour ta bienveillance et ça m'a offert des pistes, heu, je vais essayer de me tourner vers ça, heu, merci encore.
Avec plaisir.